Hımm, birden fazlasını almaz. Peki özel bir hazırlığın oluyor mu misafirin ya d ya, özellikle yatılı misafirin olacağı zaman? İşte, ona ayrı, böyle, eee, kullanım, ııı, şeyleri çıkartmak, işte, eee, havlusudur, çarşafıdır vs. ya da ev evin temiz olmasına dikkat etmen gibi.
Hıı. Hımm. Tabii. Evet. Ya, şöyle, şimdi burada misafirin kim olduğu da önemli. Hani, mesela eğer, eee, bis atıyorum, sevgilim, aaa, var, geliyor. Hani, onda tutup da böyle nevresim takımlarını değiştirmem, hani, ve zaten aynı yatakta yatarız. Aaa, ama, ııı, tutup da, işte, eee, bir arkadaşım beni ziyarete geliyorsa, eee, o zaman orada belki bir, hani, şişme yatak, eee, alabilirim. Aaa, onu normal yatakta yatırıp kendim şişme yatakta yatabilirim, hani, rahat etmesi için. Orada nevresim takımlarını d A, veririm. O o kadar yoldan gelmiş yani artık her kim geliyorsa. Emm. Aynen. Eee, ya, böyle küçük şeyler, dediğin gibi, mutlaka, aaa, işte, bir bornozdur, eee, yüz havlusudur, hani, onları yıkarım, hazır olur. Eee, onun dışında, hani, eğer gel gelen kişiyi iyi tanıyorsam sevdiği yiyecekler, eee, bulunabilir evde.
Hı hı. A, güzel. Yani, kendi rahatından da ödün veriyorsun misafirin için. <laughs> Harika. Hı hı. Hıh. Çok güzel gerçekten. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Peki şeyi sormak istiyorum, eee, gene böyle kendi evinin, eee, durumuna gelince, eee, böyle, nasıl bir lokasyonda olmasını tercih edersin genelde evin? Daha böyle, hani, doğanın içinde ve ı ııı, huzurlu bir alanda mı? Yoksa gerçekten, böyle, hani, eee, şehir hayatının da fırsatlarını kaçırmamak adına merkezi bir yerde mi olmasını tercih edersin?
Hı. Hımm. Şimdi ikisi de desem şımarıklık olur mu? Aaa, valla, hani, çünkü aslın
Yo, hayır. <chuckles> Birçok insan bunu tercih ediyor, eee, şimdilerde. Tabii. Hı hı.
ay, yani çünkü hem böyle doğaya yakın olmak isterim ama aynı zamanda şehrin merkezine de uzak olmak istemem. Bunun en büyük nedeni bu arada araba kullanmayı bilmiyorum.
Evet.

Tamam yani, eee, ya en önce, eee, hani kapısını kilitlemesi derim ben. Ya hakikaten, yani, hani o kapı kilitlenirse çünkü bir derece daha güvendesin. Eee, hatta daha da ileri gitmek isterse, eee, kapının önüne olur da biri kapıyı açarsa diye böyle düştüğünde ses yapacak bir şey koyabilir. Ben bu arada bu kadar ileri gitmedim ama belli olmaz.
<chuckles> Tamam. Hı hı. Hı hı. A! Olabilir. Hı hı. Belki özel güvenlik sistemleri olabilir. Değil mi? Alarm sistemleri. Evet, ha ha.
A, hakikaten. Aynen. Dediğin gibi artık teknoloji de çok gelişti yani. Eee, benim teknolojiyle aram çok iyi olmadığı için bu bütün bunları sana çok söyleyemiyorum ama. Emm, onun dışında her zaman aslında temiz ve hijyenik, eee, bir ev bence daha güvende hissettirir, yani bir şeyler dağınık olduğunda, işte, aradığını bulamayabilirsin ya da zihnin bile dağınık olabilir. Eee, hani, aaa, ve burada dağınıklıktan kastım, hani şey de mesela, orada işte yırtık olan bir tişört vardır, giymiyorsundur ama dolabındadır ya da işte bozuk olan bir kablo orada duruyordur. Eee, aynen, hani enerji açısından da önemli derim. Eee, bir de böyle mesela ben, eee, yatağımın etrafına hiçbir şekilde tablo asmam. Hep korkarım çünkü.
Doğru. <chuckles> Evet. Hımm. Doğru söylüyorsun, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, derli toplu olmak a a açısından. Hı hı. Evet.
Eee, yani tablo kısmında şeyler, böyle işte, yattığın yerde olmayıp da daha böyle bir oturma kısmında ya da boş olan, eee, alanlardaki duvarlarda a asılırsa bence iyi olabilir.
Hımm, güzel, mantıklı. Hı hı.
Amm onun dışında, yani hani bazen şey, hani, mesela benim evime bir kere fare girmişti ve yani aşırı korkmuştum ve 2 gün önce oldu bu. A eee, orada hâlâ güvensiz hissediyorum. Bu arada çözüm bulamadım çünkü yani.
O! Hımm. Ah çok talihsiz. Evet. Hı hı. Nereden girdiğini biliyor musun?
Ay bilmiyorum ama yani, evdeki bütün delikleri kapadım. Ya, her şeyi kapadım, bir daha da görmedim ama kim bilir?
Evet, güzel. Hı hı. Evet, hımm. Eee, tatsız olmuş. <chuckles> Evet, hı hı.
<chuckles> Tatsız oldu yani. Amm, bir de böyle çok kovmak yerine acaba acıkmış mıdır, peynir versem mi diye düşündüm. Orada da kendimin zekâ seviyesini sorgulamaya başladım zaten.
A, evet, peynir versen bu sefer iyice dadanabilir, değil mi? Hı hı. Tabii. <chuckles> Evet. Peki, çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum verdiğin cevaplar için.
Evet. Hepsi birden gelecek yani. Öyle işte yani, öyle. <chuckles> Ben de çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.